อา ใช่ครับผม เสียงธรรมชาติก็จะเป็น อาจจะเป็นเสียงนก หรือว่าเสียงฝนก็ได้ อา เป็นเสียงฝนที่ อ่า มีแบบว่า อ่า พายุแล้วก็มีการนะครับ อ่า ฟ้าร้อง อะไรประมาณนี้ ทำให้แบบว่า อุ๊ย ผ่อนคลายหน่อย อา
อืม อ๋อ ค่ะ อืม อา ค่ะ อืม ค่ะ ถ้าแบบนี้ก็ดีเลยนะคะ ก็ถ้าคุณมีความเครียดขึ้นมานะคะ ก็อาจจะเลือกที่เข้าไปฟัง หาเพลงฟังที่ เป็นเพลงที่คุณชอบ หรือว่าเสียงธรรมชาติที่คุณชอบอยู่แล้วเนาะ ก็เป็นพวกคลื่น หรือว่าที่คุณบอกเมื่อกี้ ใช่ไหมคะ ก็สามารถที่จะทำให้คุณผ่อนคลายได้เนี่ย ก็จะสามารถทำให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น แบบนี้ดีไหมคะ?
อืม อา ครับผม ครับผม อืม แบบนี้ก็ดีครับ ก็ผมเคยคิดอยู่ตลอดเกี่ยวกับ เอ่อ การตอบคอมเมนต์นะครับ เพราะว่าบางทีเนี่ย เอ่อ การตอบคอมเมนต์เป็นการที่ผม ทำให้เขาได้ใจขึ้นมา ซึ่งก็กลับ กลับมาคิดอีก ก็คือแบบว่าผมไม่อยากจะตอบแบบดี ๆ อะ คือผมอยากจะตอบกลับแรง ๆ เพราะว่าคือบางทีเด็กเขามาปั่น อะไรพวกนี้ แล้วพอผมตอบดี ๆ อา มันมีความ อา คือ แบบว่ายังไงดี มัน ในความคิดของผมเนี่ย คือการตอบดี ๆ กับคนที่มาปั่น คือเขาได้ใจไปเต็ม ๆ แต่เราเครียด อา ๆ บ พ เพราะว่ามันคือการปั่นไงครับ คือเขาจะทำให้เราหัวร้อน อะไรประมาณนี้ แล้ว อา เขา เราตอบดี ๆ หรือเราตอบอะไร หรือเราอ่านอะไร มัน เขาก็นะครับมีการที่ โอเค มันมีความสะใจอยู่ ซึ่งผมไม่รู้ว่าจะจัดการวิธีนี้ยังไงดีครับ ก็ในเมื่อ อ่า มันมีการปั่นในคอมเมนต์กันเกิดขึ้น โดยที่ผมเนี่ยก็ อ่า ยังอ่านคำติชม อย่างเนี้ย อยู่นะ แต่ว่าชอบมา อา อ่านคอมเมนต์พวกนี้ทำไงได้บ้างครับ?
ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ แบบนี้ค่ะ อือฮึ อา ค่ะ อา เข้าใจค่ะ อืม อือฮึ อ๋อ คุณคิดแบบนั้น อา เข้าใจแล้วค่ะ อืม ค่ะ เข้าใจเลยค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ อือฮึ อา